Iya karena kalau ramah sih ramah ya Kak ya. Itu mah, eee, rata-rata orang Indonesia, ramah kok gitu. Tau eee, heeh, betul hanya tadi apa namanya, kesopanannya itu kan berbeda gitu jadi, kalau di sana, eee, apa namanya tuh, bahasa kepada orang tua berbeda dengan bahasa kepada sesama kita nih sepantaran sebaya, gitu itu yang agak susah gitu ke ba buat aku karena, aku tahunya yang sehari-hari gitu karena kan dulu cuma kuliah kan ketemunya teman nggak mungkin ketemu dosen, pakai bahasa Jawa gitu ya, ah, atau ada acara arisan atau apa kan nggak tahu kalau dulu, gitu jadi begitu nikah jadi tahu aduh ngomongnya apa? Ge ya udah biasa senggol inilah penterjemah yang ada di samping kan, gitu, “Ma, ada apa? Ngomong apa?” Gitu, harus seperti itu. Harus bisa Kak beda jauh gitu beda jauh secara kosakatanya.
Oh iya, bener bener bener. Oh gitu. Bener. <chuckles> <chuckles> Oh oke. Oh paham banget jadi yang lebih tua itu mungkin lebih formal kali ya, samanya lebih sopan gitu ya, oh oke. Tapi, eee, dari budaya yang baru kamu dapat sekarang nih, apa sih hal yang bikin kamu ngerasa kagum gitu dengan budaya itu?
Betul, Betul. Iya. Iya tadi Kak, apa siklus perputaran uangnya itu mengagum mengagumkan buat aku, kok bisa ya kok bisa ya? Gitu ya. Dengan ini ini ini m mereka niat sekali sampai nyatet, “Eh, kemarin dia ngasih berapa? Kemarin ini berapa?” Itu a ada catatannya dan itu harus dibales terus juga, eee, mereka tahu, “oh si le ini belum dikas e belum ini nyumbang datang kemarin, terus belum diater-ateri” ya udah beli dulu gitu. Kan ater-ater itu kan karena bentuknya makanan kan pasti basi ya jadi, memang dibuat, nggak di untuk nggak disimpan gitu jadi kalau kurang, “oke, ganti nih ater-aternya beli dulu” gitu. Jadi ada bisnis ater-ater Kak itu, e menguntungkan.
Siklus? Itu mengagumkan ya. <laughs> Oh paham. Ah! demi apa ada bisnis ater-ater.
Betul jadi, ada kayak toko kue, eee, ju itu ya apa namanya, eee, toko kue A gitu ya, menyediakan ater-ater gitu wah itu, laris itu ya. <laughs> Mhm.
<laughs> Ya ampun laris ya itu bisa jadi ide nah ide-ide bisnis di masa depan tuh kalau bisnis ater-ater tuh.
Iya kalau kalau kita tinggal di sana kalau di sini kan nggak mungkin itu ya, nggak ada budayanya gitu makanya kayak, apa, eee, saudaranya is soda apa, ya saudara mertua ya besannya istri itu kan, ini apa namanya, punya usaha kayak gitu juga Kak jadi, eee, ayam bakar gitu ayam bakar ayam bakar gitu. Jadi kalau ater-ater mit minta sama dia, belinya sama dia gitu. Heeh.
Eee, bener sih. Oh oke. Oke tapi ater-ater itu aku kepo deh itu emang, eee, bentuknya emang harus ayam aja gitu, atau ada yang lain?
Mhm.